¿Qué pasó? Que cuando ya regresamos a la casa que compramos, empezamos a condicionarla y e y precisamente ese rinconcito lo arreglé, dije: "Bueno, pues aquí voy a empezar a a practicar, un día mi mujer se fue y yo estaba como entreaburrido y no sabía qué hacer, me le quedé viendo al al al chelo y me miró, ¿verdad?
Aja. Llegó su momento. <chuckles> Muy interesante oye.
Dije: "E" este es tu momento, le digo, ¿qué crees? Es tu momento, te toca, y ya nomás lo agarré y me empecé a tocarlo. ¿Sabes por qué? Exacto.
Y te fuiste a la terracita que habían hecho, ahí ahí lo empezaste a practicar, ¿y y cómo fue ese reencuentro, oye, dime?
Pues es que de verdad fue algo que dije: "Uy, ¿cómo fue posible, eh que lo dejara de hacer tantísimo tiempo?" Y obviamente cuando llega mi mujer y me escu me escucha tocar así como de dice: "Bueno, ¿qué está pasando?" Sube de inmediato, ¿no, hombre? <chuckles> Incluso, este, pasó algo algo, este, agradable también, de que una vez estábamos medio discutiendo en el en el sofá viendo la tele y cada quien por el celular, de que de que estás viendo, que no estás viendo, y y y y exacto, ¿y qué pasó? Que en ese momento, pues, yo la agarré, eh, y me la llevé al balconcito ese, a la terracita, la senté, fui por el chelo y le empecé a tocar y se calló, <chuckles> y se calmó.
Que lo dejara. <chuckles> <chuckles> Wao. <chuckles> Oh, qué interesante. <chuckles> Sí, claro. ¿En serio? No, ve la música controló ese enojo. Guay, qué bonito, ¿eh? Definitivo.
Ajá.